Então, assim, queria pedir o seu conselho, né, sobre, enfim, um tema que eu eu não tô sabendo fazer uma continha, sabe, de como equilibrar, né, o meu tempo entre as minhas responsabilidades e o meu lazer.
Ah, entendi, e como que tá a sua rotina então, pra entender um pouco?
Hum. Olha, eu sinto que eu tô trabalhando muito, sabe, eu tô, assim, focando, é uma escolha minha, ah, eu tenho um trabalhinho atualmente que ele é freelancer, então eu faço os meus horários, né, só que eu sinto que eu tô fazendo o que eu posso e ele está me consumindo, né, além do momento que eu tô ali
Uhum. Ta.
trabalhando quando eu tô fora eu também fico preocupada, né, com com essa minhas avaliações que que tá acontecendo, como eu posso melhorar, essa semana, por exemplo, eu tive muitas, eh, dificuldade com algum alguns utensílios assim que precisam, né, no trabalho que eu não tava encontrando o correto, então eu rachei a cabeça, só pensava nisso, e acabou que mesmo eu não trabalhando, né, nesses dias eu ficava com a cabeça ali pensando em como solucionar aquilo, e acabei que coloquei muito de lado, assim, os meus amigos, né, minhas atividades, então, assim, não tô sabendo encontrar realmente esse equilíbrio.
Hum. Uhum. Aham. Hum, entendi, então quando você está trabalhando, você fica dedicada 100%, e e quando você não tá, você se preocupa então da mesma forma, é só por essa questão agora que você comentou de equipamento, ou em geral você tem tido esse observado esse comportamento, assim, de quando não tá trabalhando, tá com a cabeça no trabalho?
Sim. Uhum. Olha. Uhum, eu acho que o equipamento, ele ajudou muito para isso, né, e e eu penei aí essas últimas sei lá, esses últimos 10 dias? Ah, eu troquei um equipamento, depois troquei por outro, depois troquei por outro umas 3, 4 vezes, sabe? Até que agora eu acho que eu encontrei realmente o correto
Hum.
e então talvez eu fique, assim, um pouco mais descansada, né, tô vendo que tá tá tudo bem pra já, né? Tá bem melhor do que tava antes. E então pode ser que melhore, não sei. Temos aí um feriado, né, na frente, que é o Natal e estou pensando, eu tenho que fazer uma viagem curtinha, né, tenho que ir para Espanha. Eu moro em Portugal e vou passar o Natal ali com a minha família, meus pais, meus irmãos, eles moram lá
Uhum. Tá.
mas ainda assim fico, né, não sei se eu vou saber dividir, né, o meu tempo lá com trabalho. Às vezes eu fico pensando: "Nossa, eu podia estar trabalhando, podia estar ali", né, e não sei, eu eu estou muito, assim, com essa cabeça, sabe?
Uhum, entendi. Então, você tem feito alguma divisão, assim, você tem estabelecido os seus horários de trabalho e principalmente as metas semanais e mensais de quantas horas por dia você vai trabalhar? Ou você nunca fez isso?
Olha, eu tento, eh, um num padrão normal, eu tento fazer um horário de escritório, né, de 9h até 18h no máximo. Mas tem vezes que não dá, às vezes acontece ali algum problema, né, onde eu trabalho. Então, já aconteceu, né, de sair daqui do trabalho, sei lá, às 23h, meia-noite, mas eu não não gosto muito.
Tá. Uhum, é porque estabelecer esses horários e principalmente uma meta de financeira, porque pelo que parece esse trabalho ele é freelancer, né?
É freelancer, isso, então, assim, o que eu falei, eu faço os meus horários, né, eu posso escolher.
E. Hum. Entendi, é mas há a possibilidade de você trabalhar o volume que você quiser, e na hora que você quiser, acho que deixa no cérebro uma mensagem de que se você não tá trabalhando você tá perdendo dinheiro, e deixa num estado de aflição, ansiedade, né, e atenção, assim, do tipo: "Ué eu tô aqui!".
Uhum. Uhum. É é porque também tem tem um outro fator, né. E e o esse projeto eu não sei quando vai acabar, ele pode acabar e pode não ter mais nada entendeu? Então é bom aproveitar enquanto tem.
Uhum. Hum, sim, é verdade, porém, pode ser, como você disse não sabe quando vai acabar, pode acabar na próxima semana ou daqui há 2 meses, né, então, o o fato de você não saber e se colocar num estado de tensão, assim, tão grande, sem saber quando exatamente vai acabar, porque uma coisa é você falar: "Bom, é, tem mais 1 semana então eu vou fazer isso por mais 1 semana", mas como você não sabe quando vai acabar, isso acaba te colocando o seu corpo no limite, assim, da tensão, e nem tô falando da parte física, eu estou falando da parte psicológica, mas imagino que a física também, porque é no computador, né, que você fica?
Uhum. Uhum. É, no computador. É é verdade, e inclusive esses últimos dias, né, eu nem tô indo pra academia, assim, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu preciso fazer, sabe, mas eu tô tão dedicada àquilo ali, fico tão imersa é porque eu também tive problema com com esses, eh, ah, utensílios, né, com essas aparatos que eu preciso pra trabalhar, então eu queria solucionar isso, então a cabeça só funcionava pra isso.
Hum. Entendi. É, você acabou ficando hiper focada, né, no trabalho. Mas, em relação a a essas essas dificuldades, até dificuldades técnicas, pode ter sido um momento, né, porque te impede de trabalhar, eu imagino, né, não ter os utensílios certos.
Uhum. Sim. Uhum. Isso, impede, eu fiquei até 4 dias sem trabalhar, né, na espera aí, na expectativa, hã, de chegar um equipamento novo, enfim, mas agora acho que tá tá funcionando, tá tá bom e tô mais feliz, acho que vou ficar mais tranquila, que eu vou fazer essa pequena viagem agora no Natal, e vou tentar realmente me desligar, né.
Hum. Uhum. Mas durante o período que você trabalha quando as coisas estão funcionando, você tá conseguindo incluir momentos de lazer na sua rotina?
Aí eu consigo, aí eu consigo, porque geralmente o que eu falei, eu tento co né, parar de trabalhar às 18h, aí depois das 18 h eu tenho aula, né, eh, então eu vou pra eu vou vou estudar, eu tenho grupo de estudos, hã, a gente tem reuniões, né. Essa semana teve um jantar de Natal e eu preparei, então realmente eu parei, né, aproveitei esse problema do do equipamento e fui viver a minha vida um pouco.
Uhum. É en engraçado essa frase, né, eu aproveitei o problema e fui viver a minha vida um pouco, assim, como se a vida ficasse sempre em pausa, né, em relação ao ao trabalho, que acho que acaba tendo essa inversão um pouco, né, você coloca o trabalho na frente e a vida nos períodos de folga do trabalho, né, nessas janelas entre o estudo e o trabalho. E aí, acho que é interessante rever um pouco também isso do às vezes o trabalho freelancer, você pode ver por metas financeiras semanais, se atingiu o a meta X e você tá se sentindo bem fisicamente, emocionalmente, pode trabalhar um pouquinho a mais até pra juntar, porque enfim, dinheiro é realmente importante. Mas se atingir uma meta e você está se sentindo cansada, exaurida, mesmo que seja emocionalmente ou fisicamente, se dá esse tempo, aumentar, né, o lazer, e fazer alguma caminhada, fazer alguma coisa que você goste, nem que seja só ficar dormir um pouco mais, ler, fazer qualquer coisa, especialmente analógica, né, já que você fica tanto tempo na frente da tela, é qualquer outra atividade.
Uhum. Uhum. Hum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. E eu acho muito importante isso, realmente, que você está colocando, pautando, porque não dá para ficar trabalhando, né, 24 por 7, não dá, você tem que ter ali os seus momentos. Eu gosto muito de sair com os meus amigos, eu gosto muito de ir ao cinema, eu gosto muito de a passear no parque, aqui perto de casa tem um parque, eu gosto de ir lá, né, ver ver às vezes o pôr do sol. Então, assim, são coisas que pra mim me alimentam, né, e e me renovam pra eu poder tá 100% no trabalho, pra eu poder, eh, dar o melhor de mim, que é uma coisa que eu quero muito, sabe, eu quero tá ali e eu quero oferecer pra eles o melhor de mim, e quando isso não acontece, que eu fico realmente mais abalada, eu não consigo ter tempo pra nada, né, nem pra pensar nessas coisas que eu que eu faço fora do trabalho.
Uhum. É. Hum. Uhum. É importante ver isso, né, fazer esse equilíbrio aí entre as coisas que você gosta e não, mas também talvez rever um pouco essa rigidez tanto quanto as coisas não dão certo no trabalho, quando você não consegue dar 100% de si no trabalho, não se cobrar tanto, que é impossível, né, você ser absolutamente perfeita, e você vê, no seu caso é um problema até de instrumentos, de equipamento, não tem a ver com a sua performance, tem a ver com outras coisas, né, que o trabalho envolvem que às vezes fogem do seu controle e realmente, e foi nessa fuga de controle que você achou tempo pra fazer aí essa ceia de Natal antecipada.
Hum. É. Uhum. É verdade. É, mas, assim, e inclusive, né, se não fosse o caso, se eu tivesse o equipamento, teria feito igual, né, porque é um compromisso que eu tenho com essas pessoas, e fiz ali numa entrega totalmente, né, de coração, eu preparei a a ceia, eu arrumei a casa, inclusive foi aqui em casa, então, assim, muito feliz de ter participado disso, ah, ao mesmo tempo que eu também tô muito feliz quando eu tô trabalhando. Então é é realmente encontrar esse esse equilíbrio, né, e não deixar que isso fuja, e é o que você falou, não sentir culpa, mas a a culpa, ela faz muito parte de quem eu sou, né, tá muito, eh, meio esse chip tá incrustado em mim, eu tô tentando me desvencilhar um pouco disso, pra saber que tem os momentos, né, que você tem o trabalho, os momentos que você tem o lazer, e e ter aquele equilíbrio.
Que, hum. <laughs> Uhum. Sim. É, realmente. Acho que e todo mundo hoje em dia, né, quando não tá produzindo nada, gerando dinheiro, já vem uma culpa: "Nossa, eu tô só aqui deitada enquanto eu podia estar trabalhando". Ainda mais quem é freelancer, que tem acesso no computador, né, ao trabalho, "poxa, eu podia fazer umas 2 horas a mais de trabalho mas eu tô aqui vendo série que não me leva a lugar nenhum". E não é verdade. Ver série e descansar e e repousar é parte da vida, importante, até pra recuperar mesmo o cérebro, porque não aguenta ficar em mais de 45 minutos na mesma tarefa sem decair, né? A qualidade, é bastante difícil isso. Inclusive, é por isso que as aulas em escola têm mais ou menos esse período assim, 45, 50 minuto, que é o máximo da atenção de uma pessoa. E, mal, né, ficar num estado constante de atenção, né, de ficar sempre, assim, num hiperfoco de 8 horas vai fazer muito mal, vai levar a um estafa, burnout, né, não não funciona muito bem, e o cérebro realmente precisa desses períodos de despressurização quase, né.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Ai, uhum. Uhum, negócio bonito isso que você falou e realmente eu concordo com você nesse sentido, né, o cérebro precisa desse descanso, é importante agora, esse fato que você colocou sobre as aulas de 45 minutos eu não sabia, e realmente faz sentido, hã, eu já assisti uma aula que o professor queria tipo emendar, eh, 2 matérias, né, uma então assim, 4 horas, né, algumas pausas mas, assim, achei demais. Eh, inclusive eu até sugeri para ele para dividir os dias, eu acho que ele vai fazer isso agora, mas é, isso é importante o que você falou, olha, muito obrigada, viu, pelo pelos conselhos, pela conversa gostei muito de falar contigo.
Hum. Uhum. É. Uhum, é. Uhum. Ah, imagina, acho que você tem que investir mesmo aí nesse seu equilíbrio, para ter uma vida bastante produtiva até, em relação ao trabalho, pra isso o lazer também colabora. Aí se você tiver qualquer outra dúvida, ou quiser desabafar mais sobre o seu trabalho, eu estou sempre por aqui. Até uma próxima.
Até, obrigada, tchau, tchau.